De toute de façon, tu essaies de développer un site web avec, heu, avec des IA, heu, laisse tomber. Tu vas enfin, tu peux pas, d en fait, tu peux le faire pour toi si c'est un truc personnel, il y a pas de souci. Mais, heu, t'avises pas de le déployer, quoi. C'est ça va être un gruyère en termes de sécurité, heu
Ouais. Heu, ouais. Oui, heu, oui.
Ah ouais, ouais, laisse tomber, heu, c'est quelque chose, hein.
Le code, il sera pas opti, et niveau sécu, ça sera pas ouf non plus.
Han, ah ouais. Ah clairement. Clairement, clairement. Après, il faut que tu le redonnes à un agent qui te permet justement de faire un genre de sécurité, mais du coup faut que tu fasses code par faut que tu fasses, heu, composant par composant, il faut que ce soit, hem, comp en fait, c'est ça le truc.
Exactement. Et si c'est divisé par service aussi, ça va être très compliqué.
Ah, mais clairement, c'est pour ça que moi, heu, pour tout ce qui est, heu, dev et tout, j'utilise plutôt Claude parce que ChatGPT, c'est une horreur, vu que c'est un modèle de langage, tu sais, heu, c'est enfin, vraiment j'en ai parlé avec Nenesh, genre, tu fais un programme calculatrice, tu as il te fait une 1re variable qui s'appelle, je sais pas, genre, nombre 1, tu vois, variable 1 et heu, 2 lignes après il te met, heu, variable 1, mais tu sais, heu, avec un tiret, donc du coup les 2 variables se correspondent pas, tu vois? Et tu es en mode «Ah, c'est pas possible!» <chuckles>
Ouais. <chuckles>
Ah ouais, ouais, non, mais c'est terrible, hein. Ah ouais, ouais, clairement.
Ah, mais c'est n'importe quoi. Bah moi, en vrai, avant j'utilisais pour tout ce qui était Python. Python, c'est relativement simple et heu, si tu as besoin d'un petit script vite fait, tu tu le fais avec ChatGPT, mais tout ce qui est Java, tout ce qui est C+, non.
Ouais. Ouais, Python, ouais!. Ah Python, ouais, bien sur. Ouais, ça c'est trop compliqué, hein. <yawns> C'est des langages qui sont beaucoup f ah ouais.
Ah oui, oui et j'ai l'impression, il a plus de difficultés sur certains langages.